सफलता हर किसी को चाहिए है और जैसे सफलता होती है तो सफलता से खुशी तो अच्छा अपा अपने आप आ ही जाती है। अब आप एक बात बताइए, जैसे हम अगर बात करें खुशी और सफलता की, तो खुशी और सफलता में आप किसी प्राथमिकता देना प चाहेंगे? और अगर आप प्राथमिकता खुशी को देना चाहेंगे, तो मतलब आपको खुशी किन-किन चीज़ों से मिलती है? और मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अगर जैसे सफलता आपको मिलती है, तो सफलता से आपको खुशी मिलेगी, ये तो देखिए ज़ाहिर है ही। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि ऐसी क्या-क्या चीज़ें हैं आपके जीवन में जिनसे आपको खुशी मिलती है और आप उनको करना पसंद करते हैं?
बिल्कुल। जी। हाँ जी। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। हाँ जी, ये बहुत हद तक यही कह लीजिए देखिए खुशी और सफलता जो है बहुत हद तक अ, जो इनका जो रिश्ता निकलता है, जो संबंध निकलता है वो एक तरीके से जो है गणित में आपने सुना होगा कि एक बार को ये कह सकते हैं या तो 2 ही तरीके देखिए इनके रिश्ते निकलते हैं या तो 1 तो पैरेलल लाइन्स वाले, है ना? मतलब वो रेखाएँ जो कह लीजिए कि है ना? बिल्कुल सीधी-सीधी चलती हैं पर कभी भी आपस में टकराती नहीं हैं। और यहीं पे एक रेखाएँ होती हैं दूसरी जिनको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स मतलब जो है ना आपस में टकरा जाती हैं। तो कह लीजिए एक बार को बहुत हद तक मेरे हिसाब से खुशी के साथ देखिए आपको जाना चाहिए, क्योंकि देखिए आपको भीतर से खुशी है ना, तो आपको सच में सफलता मिल गई है। मतलब कह लीजिए आम उदाहरण लिया जाए, तो जैसे भारत में देखिए हम रहते तो ना मैं गलत नहीं हूँ आपने ये भी चीज़ सुनी होगी, कहते हैं कि भारत में ना अ, असल में सफलता का मतलब यही है कि एक सरकारी नौकरी हो, आपके पास एक है ना बड़ा-सा घर हो, है ना? एक बड़ी-सी सफेद रंग की चलिए गाड़ी हो और है ना? मतलब यही सब देखिए सफलता मानी जाती है, पर कभी भी जो है देखिए लोगों की खुशी को त इतनी प्राथमिकता नहीं दी जाती। तो मेरे हिसाब से देखिए कह लीजिए आप अगर खुशी के साथ जाते हैं, तो ना आप जीवन भर के लिए सफल रहेंगे और खुश रहेंगे, पर अर आप कह लीजिए सिर्फ देखिए खुशी के लिए जाते हैं ना, कि बस मेरे को जो है मैं इस चीज़ से खुश रहूँगा, तो कह लीजिए देखिए एक बार को मेरे को लगता है कि बहुत हद तक वो अ, ह मतलब माफ कीजिए कि है ना आप देखिए इसके लिए जा रहे हैं कि इस अ, मतलब अ, उदाहरण के तौर पर, आपने देखा कि चलिए डॉक्टरी का जो है पेशा उसमें पैसा देखिए आपको अच्छा मिल सकता है, है ना? अगर आप देखिए, कह लीजिए मेहनत करें तो। तो, कह लीजिए अगर कोई व्यक्ति ऐसे ही चला गया कि नहीं भाई पैसा चलो अच्छा मिल जाएगा, भले ही उनका मन बिल्कुल भी ना हो, तो कह लीजिए एक तरीके से वो स सफल हैं, पर असल में अपनी नजरों में देखा जाए तो असफल हैं।
हाँ जी। हाँ। हाँ। जी। अच्छा। हाँ। बिल्कुल। बहुत सही बात है। बताइए? अरे वाह! बिल्कुल। सही बात है आपकी। हाँ। अच्छा। हाँ जी, बताइए। हाँ, मिलता है बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। वहाँ वो खुश नहीं रहेगा पर पर वहाँ वो खुश नहीं रहेगा ना, आपका मतलब यही है ना?
हाँ, हाँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल।
क्योंकि क्योंकि उस जगह वो चला गया है, इस वजह से क्योंकि वहाँ पैसे ज़्यादा हैं, पर वहाँ पे वो खुश नहीं है।
हुँ, बिल्कुल। हाँ जी। ये तो बिल्कुल सच।
हाँ जी, सही बात बोली आपने। मतलब जैसे हम बात अगर खुशी की करें, तो लोगों को अलग-अलग चीज़ों से खुशी मिलती है। किसी को किसी चीज़ के करने से खुशी मिलती है। जैसे कुछ लोगों को तो अपने दोस्तों के साथ ही खुशी मिलती है सिर्फ़ और कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनको अकेले रहने में खुशी मिलती है। तो आप किस तरीके के इंसान हैं, जिसको लोगों के बीच में रहने में खुशी मिलती है या फिर अकेले रहने में? आप किस तरीके के इंसान हैं?
हाँ, हाँ। बिल्कुल। हुँ, बिल्कुल। हाँ, हाँ। हुँ, बहुत दिलचस्प प्रश्न पूछा है आपने और कह लीजिए, मेरे को नहीं लगता, इसका कोई एक उत्तर बन सकता है। मेरे लिए तो कह लीजिए, देखिए, दोनों ही उत्तर बनते हैं। अगर मैं लोगों के साथ रहना पसंद करता हूँ, तो मेरे हिसाब से, देखिए, वहीं लोग होने चाहिए, जो समझने वाले हों मुझे। अगर मैं, ऐसे कह लें, 4 लोगों के साथ हूँ, है ना? पर उन 4 लोगों के बीच में अगर मुझे अकेलापन महसूस होता है, तो वो, है ना, बहुत बुरा हो जाएगा मेरे लिए, खुद के लिए। और यहीं पर कह लीजिए, देखिए अगर मैं अकेला हूँ, है ना? कई बार आपने सुना होगा, कहते हैं कि मिस्टर बीन ने आपको ये सिखाया है कि आपको केवल अकेलेपन को भी, जो है, एन्जॉय करना चाहिए, आपको उसका लुत्फ़ उठाना चाहिए। तो आपको आना चाहिए, बिल्कुल, है ना? जैसे ये कह लें, उदाहरण के तौर पर, आपने कुछ अच्छा करा, तो है ना, आप देखिए, खुद को जो है, खुद ही इनाम दीजिए। जैसे कह लीजिए कि है ना, हम देखते हैं कि अम, जैसे मैं ये सोचता था कभी-कभी कि, "चलो, मैं कॉलेज से जो है, ये कार्य कर लेता हूँ। आज मैं इसको इतना समाप्त कर लूँगा। मैंने इतना करा, तो ठीक है, मैं एक चॉकलेट खाऊँगा।" तो कह लीजिए, ऐसे है ना, ये छोट-छोटे इनाम के तरीके हैं, तो ये बहुत अच्छे हैं।
हाँ जी, बताइए। अच्छा। अच्छा। हाँ। बिल्कुल, बहुत बुरी बात है, सही कह रहे हैं आप। हाँ। बिल्कुल करना चाहिए। हाँ जी। हुँ। अरे, वाह! अरे, वाह! हाँ, अच्छा। बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है कि हमें छोट-छोटे इनाम अपने आप को देने चाहिए, क्योंकि अगर हम छोट-छोटे इनाम अपने आप को देते हैं ना, तो ये ज़ाहिर करता है कि हमारे लिए हम खुद भी बहुत ज़रूरी है और हमारे लिए दूसरे लोग भी ज़रूरी हैं, क्योंकि हम समय-समय पे उनको भी ऐसा, कहते हैं ना, महसूस कराएँ, जिससे कि वो हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो आप मतलब एक बात बताइए, जैसे परिवार होता है, समाज होता है, संस्कृति के दबाव से कई बार हम अपने चुनाव नहीं कर पाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें जो हैं, मतलब अ, आजकल के मॉडर्न ज़माने में ये चीज़ें क्या अ, मतलब क्या एक निर मतलब निभाती हैं अपना रोल? बता सकते हैं?
हुँ, बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल सच। हाँ, हाँ। हुँ, बिल्कुल। हुँ। जी हाँ, बहुत हद तक यही कह लीजिए कि अ, एक बार को जैसे आपने बताया अ, एक बार आप मतलब थोड़ा-सा अगर मुझे और अच्छे से बता सकें, है ना, कि थोड़ा गहराई में जाकर के, तो और बेहतर होगा।
हाँ। देखिए, जैसे परिवार होता है, समाज होता है, संस्कृति होती है, लोगों की परंपराएँ होती हैं, तो इस इन चीज़ों में ना कई बार हम फँस के रह जाते हैं। और इन चीज़ों के कारण हम कई बार मतलब खुश भी नहीं रह पाते और कई बार हम अपने चुनाव भी नहीं कर पाते अपनी मर्ज़ी से, तो आपको क्या लगता है कि कोई इंसान कैसे इस चीज़ से मतलब लड़े और किस चीज़ से अपने आप को बाहर निकाले ताकि वो खुश रह सके?
हाँ, हाँ। अरे हाँ, अच्छा-अच्छा। हाँ, हाँ। हुँ, बिल्कुल। अरे बिल्कुल सच कह रहे हैं। अरे, अब मैं बिल्कुल समझ गया आपकी बात और यहीं पर कह लीजिए कि, है ना? कह लीजिए कि इन चीज़ों में जो है मनुष्य बंद करके ही रह जाता है। अगर कह लीजिए एक आम उदाहरण लिया जाए तो कह लीजिए है ना? ये चीज़ें आज भी देखिए हमारे देश में चल रही है बहुत हद तक कह लीजिए सबसे आम बात लव मैरेज की, कह लीजिए क्या है ना? अभी देखिए बहुत से समाजों में ऐसा देखा गया है बहुत से परिवारों में ऐसा देखा गया है कि जो लव मैरेज है उसको एक है ना? एक जुर्म के नज़रिए से देखा जाता है। मतलब जो है आपने भी देखा होगा कई बार लोग कहते है कि नहीं जो है तुम्हे वहाँ पे शादी नहीं करनी है, तुम्हे वहाँ पे शादी नहीं करनी है, वो हमारी बिरादरी के नहीं है वगैरह-वगैरह। मतलब जो है इस चक्कर में कई बार जो है लोगों के ऊपर देखिए दबाव आ जाता है। बहुत से लोग जो है वो देखिए आत्महत्या ही कर लेते है ना? और यही पर कह लीजिए कि एक बार को जो है जो कि ये दर्शाता है, कि कैसे जो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर एक मरा हुआ बच्चा जो है वो सहमत है, मतलब है ना? कि आप वो एक बार को मंज़ूर कर सकते हो कि जो है आपके बच्चे की मृत्यु हो गई है।
बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा। सही बात है। बिल्कुल। हाँ जी, बहुत बुरी बात है। हाँ। हाँ। पर दूसरी मंजूर नहीं
हाँ, हाँ। बिल्कुल, अति उत्तम आपने बिल्कुल सच कहा कि जो है मतलब बच्चों की जो ख़ुशी है वो मंज़ूर नहीं है और मतलब आप भी ये बात समझ सकते हैं बहुत हद तक कि ना देखिए जीवन साथी का और मुझे लगता है बहुत हद तक आपको अपने जीवन में क्या बनना है उसका, ये जो है ना ये 2 निर्णय आपके पास ख़ुद के ही होने चाहिए। और अगर कोई तीसरा इसमें आके दखलअंदाज़ी करता है ना। तो आपका जीवन बर्बाद होने के पूरे-पूरे सहयोग बन जाते हैं।
अच्छा। हुँ। बिल्कुल। बिल्कुल, खुद ही होने चाहिए। देखिए, सही बात बोली आपने और मुझे भी ऐसा लगता है मेरे मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मतलब ऐसा मुझे लगता है देखिए क्योंकि इस चीज़ में ना कुछ पता नहीं होता और मुझे लगता है जब हमें पहले से पता है ना, तो वो ज़्यादा बेहतर है। हमें इस चीज़ में पहले पता नहीं होता ना कि कौन है, कैसे है? पर जब हमें अगर पहले से पता है तो वो ज़्यादा बेहतर है और मतलब मुझे भी ऐसा लगता है जैसा आपने बोला। तो मतलब देखिए, जैसे कई बार हम जैसे 2 लोग होते हैं, 2 लोगों के मतलब रास्ते अलग अलग मतलब होते हैं या फ़िर 2 लोगों की सोच कई बार टकरा जाती है। जैसे आपने कुछ बोला, आपके दोस्त ने कुछ अलग अलग बोल दिया और आप दोनों ने जो अलग-अलग बातें बोली ना उसके बीच में फ़िर वो विवाद के रूप में बदल गया। तो आप उसको किस तरीके से, मतलब कैसे हैंडल करते हैं? जिससे वो ख़त्म हो जाए या फ़िर आप जीतने की कोशिश करते हैं या आप चाहते हैं कि आपका दोस्त समझे आपकी बात, क्या है? क्योंकि अगर जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तब तक आप दोनों के बीच में ख़ुशी की भावना तो नहीं आने वाली है। तो इस चीज़ को आप कैसे ख़त्म करते हैं मतलब?
बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल। हाँ जी। हुँ, बिल्कुल। अच्छा जी। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हुँ, बिल्कुल। हाँ जी। जी, जी। बिल्कुल। जी। उम, हाँ, हाँ। बिल्कुल। जी, यही कह लीजिए देखिए यहाँ पर भी जो है वो परिस्थिति के हिसाब से निर्भर करता है। पहली बात आपका जो मित्र है वो है कौन-सा? मतलब है ना, कैसी श्रेणी का मित्र है? क्या आपके बहुत अच्छे मित्र हैं या ए, कह लीजिए ऐसे ही है कि है ना जैसे आपकी कभी-कभार बात हो गई, मतलब इतने ज़्यादा करीब ना हो आपके। अगर इतने ज़्यादा करीब देखिए ना हो, तो आप यही कहेंगे कि नहीं भई अगर वो कोई गलत चीज़ कर रहे हैं, तो है ना चलो अगर मैं कुछ प्रयास करता हूँ, अगर वो नहीं मानते तो ठीक है कोई बात नहीं मैं ऐसे ही छोड़ दूँगा या छोड़ दूँगी। और यही पर कह लीजिए कि जो मित्र है वो आपके बहुत ख़ास हो, है ना? कह लीजिए बिल्कुल, बेस्ट फ्रेंड हो। तो ऐसे में आप यही कहेंगे कि आपके मन में देखिए 2 तरीके आएँगे कि अगर देखिए, वो आपसे कभी बहस भी कर रहे हो आप यही कहोगे कि कोई बात नहीं यार चलो इसको जीत जाने दो, है ना? क्योंकि हर लड़ाई में यह आप देखिए जीत नहीं सकते और अगर आप हार भी जाते हैं, तो कुछ लड़ाइयों में आप असल में जीत जाते हैं। और यहीं पर कह लीजिए देखिए, आपके पास दूसरा तरीका ये आता है कि ना आप देखिए उनके ऊपर ये दबाव डालें कि नहीं जो तुम कर रहे हो, वो असल में गलत है तुम्हें खुद को रोकने की ज़रूरत है। हो सकता है कि अ, माफ़ कीजिएगा।
हाँ जी। जी। अच्छा। जी। हाँ जी। जी। हाँ। सही बात है। सही बात है। बताइए? उनको समझाएँ मतलब। उनको समझाएँ मतलब।
अरे! हाँ, बिल्कुल। यही कह लीजिए ना, कि कई बार देखिए, लोग गलत राह पर चलने लग जाते हैं। तो ये हमारा जो है, मतलब उद्देश्य बनता है, हमारा, कह लीजिए, है ना कि एक तरीके से हमारा कर्तव्य होता है। अब देखिए, बाद में लोग मानें
बिल्कुल। कि हम उन्हें सही राह पे ले जाएँ।
उम, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। कह लीजिए है ना, वो फिर हमारे मन में ये बात तो रह जाएगी ना, कि, "हमने तो कोशिश करी तुम्हें बदलने की, तुम्हें सही राह दिखाने की, पर अब तुम ही नहीं माने, तो हम क्या कर सकते हैं?"
ठीक है। बिल्कुल सही बात है। तो एक तरीके से आपने मतलब सही बताया कि अगर वो बहुत अच्छे दोस्त होगा, तो आपको समझाएँगे उसको और अगर नहीं तो फिर आप, कि मतलब एक तरीके से या तो छोड़ देंगे या फिर एक तरीके से आप उस चीज़ से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। मतलब हाँ, देखिए, ऐसा ही होना चाहिए, एक तरीके से और जैसे हमारे कई बार मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगी आपसे। जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे आस-पास कुछ इस तरीके के मतलब ए, लोग होते हैं, जो हमें परेशान कर रहे होते हैं, या फिर कहते हैं ना कि हमारी त हमें तनाव दे रहे होते हैं। वो ज़रू ज़रूरी होते हैं हमारे लिए, चाहे वो ऑफ़िस में हो, जॉब में हो, हमसे जैसे सीनियर होते हैं ना, वो लोग हमें तनाव दे रहे होते हैं, पर वो जॉब भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो उस चीज़ में हमें उस क अपने आपको कैसे उस चीज़ से बाहर निकालना है? कैसे उस चीज़ से हमें लड़ना है या फिर उस हमें स अपने आपको समझाना है, जिससे हम खुश रह सकें?
हुँ, बिल्कुल। हुँ, बिल्कुल। जी। हाँ, हाँ। हाँ जी। जी, जी। हाँ, हाँ। जी, जी। बिल्कुल। जी, बहुत हद तक यही कह लीजिए कि अगर मेरे को लगता है कि अगर आप काम करने के लिए जा रहे हैं ना और आपके मन में ये बात आ जाए, कि मतलब होता नहीं कई बार देखे हम लोगों को देखे सुबह उठते ही क्या यार रोज़ का वही रूटीन है ना? सवेरे-सवेरे इस इस टाइम उठो, उस टाइम वहाँ पर जाओ है ना, एक बीच में आधे घंटे का ब्रेक लो, फ़िर दोबारा पूरे दिन जो मतलब घिसते रहो घिसते रहो ऐसे करके। अगर देखिए किसी व्यक्ति के मन में अपने काम के प्रति ये बातें आ जाती है ना, तो आप समझ सकते हो कि वो कार्य जो है बिल्कुल भी ख़ुशी से नहीं कर रहे और ऐसी जगह पर जो है उनको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। क्यों देखिए, कह लीजिए है ना आपको काम में ही अपने मज़ा नहीं आएगा तो वो सफलता बिल्कुल भी नहीं है। और आपको क्या लगता है कि ये आपको जो है मतलब अपने कार्यस्थल पर अगर देखिए इज़्ज़त नहीं मिलती है तो मतलब कितने लंबे समय तक है ना, वहाँ पे खुद को घिस सकते हैं, एक तरीके से है ना। आपने ये भी सुना होगा कि अगर देखिए कबाड़ी की दुकान पर आप एक हीरे को भी देखेंगे ना तो उसकी कीमत बिल्कुल कबाड़ के दाम पर ही आपको मिल जाएगी। तो इससे बेहतर तो बिल्कुल यही रहेगा कि आप देखिए किसी अच्छी जगह पर है ना नौकरी देखिए, हो सकता है कि कोई जगह ऐसी हो जहाँ पर जो हो आप बिल्कुल एक हीरा बन जाए। और मतलब जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हद तक जो है ना लोगों ये नहीं सोचना चाहिए कि भले ही काम में इज़्ज़त ना मिले तो ठीक है। क्योंकि देखिए अपनी इज़्ज़त अपने हाथों होती है और अगर आप ऐसे सबको मौका दे देंगे ना खुद को बेइज़्ज़त करने का, तो आपको कोई भी बेइज़्ज़त कर सकता है।
हाँ। बिल्कुल। सही बात है। सही बात है। हाँ। जी। सही बात है। बताइए। अरे वाह! बहुत सही बात है। हाँ। बिल्कुल। अच्छा। सही बात है। बहुत अच्छी बात बोली आपने और मुझे ऐसा लगता है कि अपनी जो इज़्ज़त होती है वो बहुत ज़रूरी होती है और हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए और दूसरा जैसे मैं अ, मैंने ऐसे काफ़ी लोग देखे हैं जो मतलब कर रहे होते हैं काम पर वो उन्हें खुशी नहीं हो रही होती उस काम को करने से उस जॉब से, पर वो कर रहे होते हैं शायद आपके आस-पास भी होंगे इस तरीके के लोग। मतलब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी जैसे देखिए आपने बिल्कुल सही बात बोली अब बात अगर हम इस चीज़ की करें जैसे गरीब लोग होते हैं। तो कुछ गरीब लोगों के लिए अपनी इज़्ज़त उनकी इतनी ज़रूरी होती है कि उनसे अगर कोई अमीर क उनको थोड़ा-सा डिसरेस्पेक्ट करके अगर कुछ पैसे देता है ना तो वो लेते भी नहीं हैं। तो इस तरीके के लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
बिल्कुल। जी, जी। हुँ, बिल्कुल। हाँ जी। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। उम, हाँ। जी, जी। जी, जी। हाँ, हाँ। जी, बहुत हद तक कह लीजिए कि अ, जैसे आपने कहा तो यहाँ पर ना देखिए 2 तरीके निकलते हैं कि देखिए कई बार जो लोग होते हैं देखिए वो मजबूरी में पैसे ले लेते हैं। जैसे मतलब मुझे वो बहुत प्रसिद्ध डायलॉग एक याद आता है अमिताभ बच्चन जी का, फिल्म शायद दीवार का ही है जिसमें अमिताभ बच्चन कहते कि है ना "मैं कभी भी फेंके हुए पैसे नहीं लेता।" और यही पर देखिए कह लीजिए कि है ना ये एक बहुत बड़ी सीख है क्योंकि उन्हें सभी को सिखाई जानी चाहिए कि जो है देखिए अपनी इज़्ज़त अपने हाथों। और जैसे आपने बताया कि देखिए कई बार जो गरीब लोग होते हैं ना देखिए वो ऐसे अमीर लोग अगर अपनी अमीरी वग़ैरह झाड़े तो पैसे लेने साफ इंकार कर देते हैं जो कि एक अमीरों के मुँह पर है ना एक बहुत बड़ा तमाचा होता है।
हाँ जी सही बात है। हाँ। हाँ जी, बताइए? अरे वाह! <chuckles> हाँ। सही बात है। मतलब ये गलत बात भी है ना एक तरीके से कि वो उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं अगर वो गरीब है तो?
जी बिल्कुल, और यहीं पर कह लीजिए देखिए अमीर-गरीब में ना यही अंतर होता है। कह लीजिए अगर आपके पास जो है आपने खुद ने नहीं कमाया है ना आपको देखिए मिल गया। कहते है ना कई बार देखिए बाप दादाओं की जायदाद मिल गई तो बहुत हद तक जो लोग होते हैं ना उनको कदर नहीं होती। और यहीं पे कह लीजिए इनको पाई-पाई की कदर वो है ना कह लीजिए जैसे कहते हैं मिडल क्लास लोग होते हैं उनसे पूछिए एक बार की कदर करना क्या होता है? तो आप देखिए समझ जे
हाँ जी। सही बात है। हाँ। सही बात है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात बोली आपने, मेरे को आपके विचार जान के बहुत अच्छा लगा आपने मुझसे जो बातें बताई मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं आशा करूँगी हम फिर से किसी और कॉल पे जुड़ेंगे हमारी किसी और टॉपिक पे फिर से बात होगी और आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
मुझे भी। जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद, मैं आशा करता हुँ कि आपका दिन बहुत शुभ हो।